Ờ, bạn ơi, đối với bạn ấy, thì bạn định nghĩa chánh niệm là gì? Ờ, một cách đơn giản.
Ừm, ừm. <chuckles> Chánh niệm á, thì, ờ, mới nghe thì mình thấy nó cao xa, đúng hông? Nhưng mà thiệt chất á, thì mình cũng có tìm hiểu về cái từ chánh niệm này rồi. Thì chánh niệm này nó chỉ đơn giản á là mình sống ở trong cái giây phút hiện tại thôi, nghĩa là mình, ờ, biết á là mình đang ở đây nè, rồi mình tận hưởng tất cả những cái hoạt động hằng ngày. Đó.
Đúng rồi. Ồ. Ồ, mình hiểu. Tức là nói đơn giản một cách là mình trân trọng những cái giây phút hiện tại và mình sống mình sống cho cái giây phút đó đó. Ờ, thế thì có một ờ, đối với những người mà người ta vẫn còn khó hiểu đi, ờ, đối với cái định nghĩa chánh niệm này thì bạn có thể có một cái ví dụ nào đó nó đơn giản và nó dễ hiểu thôi ngay trong đời thường, để có thể, gọi là, giải thích được cho người khác không?
Đúng rồi. Chính xác nha. Ừm, đúng rồi, nó là như vậy đó bạn. Ừm hứm. Ừm, ừm. À. <chuckles> OK. Được nha. Chánh niệm này thì thiệt chất á là chính vì nó là, ờ, tận hưởng cái giây phút hiện tại, nên là nó rất là gần gũi với những cái thứ đời thường của mình luôn nha. Ừm, thường á thì bạn sẽ thấy là đa số mọi người á, người ta rất là bộn bề trong cuộc sống, nghĩa là người ta công việc, học tập nà, rồi cơm áo gạo tiền nè, thì người ta thường á là người ta sẽ khó có khi nào mà người ta, ừm, dừng lại và cảm nhận được là mình đang ở đâu, về những cái hướng giống như là mình đang thở nè, hay là mình đang đi đ bộ rồi mình đang này kia. Ờ, ví dụ như bạn biết nha, nên có một cái ví dụ cụ thể, nhiều người á, người ta hay có cái thói quen là ăn cơm rồi phải coi cái gì đó mới chịu nổi đó bạn. <chuckles> Thì khi mà bạn ừ, vừa ăn, vừa coi, thì có nghĩa là bạn khó có thể nào mà bạn cảm nhận được 100% về cái vị ngon của món ăn, mà bạn cũng khó thể nào mà cảm nhận 100% về cái độ hay của phim. Đ đó, có nghĩa là cái s sự tập trung của bạn nó sẽ bị phân chia ra như vậy đó. Bạn không có, ơ, tập trung vào một cái thứ rõ ràng được, bạn không có thể nào tận hưởng 100% một cái điều gì đó được. Đó, thì đó là một cái ví dụ. Thì cái đó nó không phải là chánh niệm. Còn chánh niệm là khi mà mình chỉ ngồi mình ăn cơm, mình cảm nhận được cái vị ngon của cái đồ ăn, đó là một cái ví dụ đó bạn.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Ồ! Mình hiểu. Ờ. <chuckles> À, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> À! Đúng rồi. Mình hiểu. Ồ.

Ừm, có nha bạn. Ờ, ví dụ như ba như bạn nói đó thì không phải là ai cũng có cái cơ hội để mà có thể là cứ muốn là ngồi lại để mà, ừm, ờ, cảm nhận bản thân, đúng hông? Nhất là khi những cái gia đình mà có con nhỏ rồi xong rồi rất là bận bịu lo toan, vừa phải đi làm mà vừa phải chăm con nữa thì nó rất là khó để mà có thể ngồi lại cảm nhận này kia. Thì theo mình nha, một cái cách rất là hiệu quả đó là mình phải có một cái lịch, gọi là, một cái lịch trình, một cái quy trình mỗi ngày đó bạn. Ờ, mình có thể, ơ, mình mình, ờ, cố gắng dành thời gian. Ờ, ừ, mình tạo một cái lịch luôn, có nghĩa là lịch đó, ừ, đây là cái thời gian chánh niệm đó, nghĩa là nó như thế nào mình sẽ nhớ, tại vì nói thiền là nếu mà hông có lập lịch là hổng có nhớ đâu, là nó sẽ cứ bị cuốn theo luôn. Nên là thực sự nếu mà muốn á, một cái giây phút nào đó cũng hông có cần nhiều. Ví dụ như chánh niệm á thì thường á là mọi người hay thiền đó bạn, ờ, hay thiền hay là đơn giản là ngồi xuống, ừ, để mà viết nhật ký, một dạng chánh niệm. Ừm, giống như là bạn, a, dành ra, ừ, 10, 15 phút, đó, để bạn, ờ, gọi là, ờ, phản chiếu lại những cái ngày hôm đó là bạn đã làm cái gì, đó.
Đúng rồi. Đúng rồi. Ồ. Ồ, Là cũng theo lịch luôn. <laughs> <laughs> <laughs> Ồ. Đúng rồi. À. Mình hiểu, mình hiểu. À, ồ, đúng rồi. À, cũng hợp lý.
Nó cũng là một dạng chánh niệm luôn, thì mình cứ bỏ vô, ơ, cái lịch đó. Ừm.
Ồ, thế thì cũng thế thì cũng hợp lý. Thì là mình cũng cần phải đặt báo thức đấy, <laughs> hoặc là có thể là trước khi đi ngủ chẳng hạn, đúng rồi, mình trước khi đi ngủ mình dành ra 10, 15 phút h mình viết ra những cái dòng, gọi là, ghi chú cuộc sống đó, thì cũng coi như là một cách mình nhìn nhận cái ngày mà mình đã trải qua, nhìn nhận lại cái cuộc sống của mình.
Ừ, nhiều khi phải vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng rồi, đó, và khi mà ừm, theo sao bạn?
Ừm, thế thì đúng rồi. Đối với những đối với những người mà, kiểu, người ta chưa biết đến chánh niệm là gì và người ta muốn luyện tập cái này thì bạn có cách nào mà, kiểu, bận tức là họ nên bắt đầu từ đâu không? Có những cái, ờ, app đi, app điện thoại đi, hoặc là có những cái, ơ, tài nguyên gì để họ có thể bắt đầu được từ đầu không?
Ừm.

À, có. Thì, ờ, có nghĩa là như mình nói hồi nãy đó, là cái nhịp mà bạn thở vô thì nó ngang ngang với cái nhịp mà bạn thở ra, không có bị, kiểu, ờ, hít vô quá nhiều mà không thở ra, hoặc là cứ thở ra quá nhiều mà không hít vô. Đó, kiểu giống như là bạn có thể làm một cái bài tập nha, ví dụ như là bạn hít vào 3 nhịp nè, rồi bạn thở ra 3 nhịp, bạn cảm nhận á những cái giác quan của bạn xung quanh. Đó, kiểu giống như là, nó sẽ có một cái là ờ, bạn sẽ, ừm, gọi tên 3 thứ mà bạn đang thấy được ngay lúc đó: 3 thứ bạn chạm được, 3 thứ bạn ngửi được, 3 thứ bạn đang nghe được. Đó, là lúc đó là cái lúc mà một cái bài tập gọi là chánh niệm đó, để cho bạn thật sự hiểu là mình đang ở trong cái khoảnh khắc đó và bạn cảm nhận được những cái giác quan của mình. Ừ, đôi lúc thì ví dụ như bạn ừ, ừm, bạn ngủ dậy buổi sáng, đúng hông? Bạn đâu có để ý là, ừ, mình đang nằm trên một cái gối hay là có một cái mền nó rất là êm đang đắp lên người mình, bạn đâu có cảm nhận được những cái điều đó, tại vì qu quá quen rồi. Ngày nào mình ví dụ mình ở, mình đi ngủ, thức dậy, mình đi ngủ, thức dậy trên cùng một cái giường đó hơn chục năm, mình đâu có cảm nhận được đâu. Ừm!
Ừm, rồi. Ồ! Ồ! Ờ, nghe cũng rất là hay đấy chứ. <laughs> Đúng rồi. Ờ. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, và thật sự là bây giờ cái cái guồng quay cuộc sống nó khiến mình cứ phải dậy là lo đánh ví dụ đánh răng rửa mặt, đi học đi làm, kiểu như vậy. Mình cũng không thật sự là quan tâm là bây giờ mình đang ở trên cái giường hay là hay là mình để ý được cái không gian xung quanh lúc đó. Đúng rồi.
<laughs> Đúng. Ừ, đấy, hay là đang ở trên đâu luôn. Đó, bởi vậy nên là chính vì cái việc á mà đôi lúc nha, chúng ta cứ, a, chạy, chạy, chạy, chạy như vậy đó, ừm, cứ liên tục, ờ, nhìn lên phía trước rồi cứ liên tục rướn người lên phía trước mà không có đứng lại rồi không có chậm lại để mà nhìn nhận và trân trọng mọi thứ xung quanh đó, thì nó là một trong những cái yếu tố khiến cho nhiều người trẻ hiện nay đó, bị gọi là như thế nào ta? Bị quá tải đó bạn, bị quá tải. Gọi là tại vì ừ, trong, a, công việc, trong học tập đúng rồi, bị kiệt sức đó. Tại vì, ờ, mình cứ làm hoài, làm hoài, mình đâu có nhận ra được á, mình đâu có khi nào mà mình cho cơ thể mình cái thời gian để mà bình lặng lại để mà cảm nhận được là mình đang cảm thấy như thế nào đâu. Nên là tới cái lúc á mà nó quá mệt mỏi rồi thì mình mới cảm nhận được, lúc đó nhiều khi trễ quá rồi, đúng hông? Mình đã bị quá tải đỉnh điểm rồi.
Ồ! Đúng rồi, gọi là, kiểu, kiệt sức á. Ồ! Đúng rồi.

<laughs> Đúng rồi. Ba mẹ cũng, ờ, không có muốn mình làm nhiều việc cùng một lúc. Kiểu giống như là cứ làm cái này, làm cái kia thì ba mẹ nghĩ là mình không thể nào tận hưởng được cái điều đó. Đó, thì đó là cái lý do vậy. Nhiều khi hồi đó mình hông nghĩ nhiều, nhưng mà cái sau này lớn lên á, cái, ờ, mình mới, ờ, biết tới cái khái niệm này, mình mới cơ nghĩ, ừm, công nhận ha! Đúng là, kiểu, nhiều khi mình ăn á thì cứ quay qua, quay lại cái thấy hết tô cơm rồi, cũng hông biết vị nó ra sao luôn, nhiều khi vậy luôn đó.
<laughs> <laughs> <laughs> Đúng rồi. <chuckles> Ờ. <laughs> <laughs> Đúng rồi. Và nhiều người, tức là, người ta cảm thấy là vừa ăn vừa xem một cái gì đấy thì nó mới đưa cơm ấy. Ừm, nó mới đưa cơm, hay là giống như nó mình nghĩ là nó giống như là ngồi trong rạp phim thì phải ăn bỏng ngô ấy. Tức là tức là có một cái gì đấy nó nó đưa theo đúng rồi. Thế thì mình cũng cảm thấy là cái việc cái việc mà, giống như là, lấy cái ví dụ khi mà mình ăn đi, thì khi mà mình mình thật sự tập trung 100% vào cái việc ăn uống, thì lúc đấy mình sẽ cảm nhận được là đồ ăn nó ngon này. Và nhiều khi là mình cũng cảm thấy trân trọng mình cảm thấy trân trọng cái giây phút mà mình được ngồi ăn ngon, yên bình như thế.
<laughs> Ờ, đúng rồi. Ừm. À, phải có một cái gì đó. Ừ, ừm. Đúng rồi bạn ơi. Ừm. Chính xác, đúng rồi. Thì cái điều này á thì nó còn áp dụng vô những cái bữa ăn gia đình, rồi những cái bữa ăn với bạn bè luôn. Đôi lúc á ha thì mình ngồi với bạn bè, nhưng mà mình lại nói chuyện về nhiều thứ khác. Hoặc là đôi lúc mình ngồi ăn với gia đình nhưng mà mình lại liên tục là mình xem điện thoại nè, hay là mình lo là cái công việc phía trước nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái điều rất là phổ biến thôi. Tại vì là mọi người như nói đó, thì như học hành rồi bạn bè và đôi lúc nha, nhất là trong cái thời đại công nghệ số mà nó phát triển như bây giờ đó, thì là những cái thông báo nó cứ tới liên tục thôi. Thì mình cứ để cái điện thoại ở đó, rồi nhiều khi ăn cơm với gia đình hay là mình, à, coi phim với gia đình bạn bè này kia, mình cũng không thể nào tập trung vô nó 100% được. Tại vì là mình cứ bị xao nhãng bởi những cái yếu tố khác. Đó.
Ồ! Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Ừm, mình hiểu. Nhiều khi là một bàn ví dụ như là 4-5 đứa bạn ngồi với nhau, đứa nào cũng cầm một cái điện thoại chỉnh ảnh hoặc là lướt TikTok thì cũng tức là cái cái thời gian chất lượng mà mình dành cho nhau nó không thật sự là 100%.
Ừm, ừm. <laughs> Ừ, đấy. Đúng rồi, chính xác. Đó, nên là cái việc mà ừm.
Ờ, đúng rồi. Thế thì cái cái khái niệm ờ, cái khái niệm của cái chánh niệm như bạn giải thích là sống cho hiện tại, sống cho khoảnh khắc hiện tại ấy. Và mình tận tận hưởng những cái điều ở hiện tại thì nó có khác gì với cái việc là lúc nào bạn cũng cần vui vẻ, bạn thư giãn không?
Sao bạn? Đúng rồi. Ừm hứm.